Tam bu anda şeyi düşünebilir miyiz acaba mesela? Biz şimdi mesela baklava için veya herhangi bir yemek için Yunanistan'la, Suriye'yle, İtalya'yla, eee, k sürekli bir tartışma ve kavga hâlindeyiz. Sence yemekler üzerinde biz ya da öteki şeklinde olmalı mı yoksa bir birliktelik mi olmalı? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Mutfak ne He he. Yani, benim düşünceme göre, şimdi, biz Eee, "biz" olamaz gibi sanki ya. Çünkü ya o bulmuştur önce ya sen bulmuşsundur ama şey olabilir "biz", eee, mesela Osmanlı dönemini düşünürsek sonuçta bütün, emm, çoğu ül farklı milletten insan beraber bir arada yaşıyordu. Yani ş şimdi ka kafamda şöyle bir şey canlandı, mesela, işte, bir Boşnak kadınıyla Arnavut olsun, Arnavut kadınıyla bir Türk aynı evde mesela bir şey üretiyorlar. İşte, eee, ne bu ne derlerdi ona? Aaa, oturtma mesela. Şimdi, bu oturtma yemeğini bilir misin? Oturtma yemeği şöyle, patatesleri, eee, şeye koyuyorsun, işte, fırına koyuyorsun, üzerine kıyma falan, böyle bir şey. Mesela bunu bir Arnavut kadınla Türk kadın oluşturmuş olabilir beraber mutfakta. Hani, yemek yoktur, "Ya, bugün ne yapsak acaba? Hani, evde sadece patates ve kıyma var." deyip böyle bir şey ortaya çıkarmış olabilirler.
Hı hı. Aynen öyle, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Bilirim, bilirim. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. Tabii, aynen, ikisinin birleşimden.
Ha, dolayısıyla şimdi bu kime ait?
Tartışma konusu, evet. <chuckles> <chuckles>
Evet, yani, hani, sı biri Arnavut biri Türk. Yani aslında böyle şeyler Eee, şimdi güzel bir yere, eee, aslında parmak bastım şu an bence. Eee Yani "biz" olabilir bazı yemeklerde. Bilemeyiz ki aslında kimin olduğunu. Dedi o zaman biz desek daha doğru olur. A ilk başta söylediğimin tam tersini söylüyorum şu an. "Biz" demek daha doğru olur.
Evet, evet, katılıyorum. Bence de. Hı hı. Anladım. Peki, farklı mutfakların, eee, farklı ülkelerde denenmesi ve, eee, bu karışımın, eee, sence sağlıklı olduğunu düşünüyor musun? Yoksa her mutfak kendine özel olmalı, sadece kendi yemekleriyle ilerlenmeli mi diye düşünüyorsun?